آه، بجد مش باحس براحه فعلًا، خالص يعني.
إمم. حتى يعني حتى أيام الأجازة أنا فاهمِك برضه بتبقى الدنيا صعبة وما فيش وقت أوي يعني، طيب أنتِ هل بيبقى في مثلًا مناسبات كده بالصُدفة والّا حاجة بتعرفي تروحيها، والّا برضه بتعتذري وما بتروحيش اللي هي الحاجات اللي بتخليكِ تشوفي صحابِك في تجمُعات، يعني دي برضه ممكن تكون بتهوّن عليكِ شوية، حد عنده مناسبة آآ، واحدة مثلًا ربنا كَرمها وخلّفِت تروحوا تباركوا لها الحاجات دي آه، بتبقى واجب والكلام ده آآ، بس تبقى يعني فاهمة بتخليكِ تتجمعي مع أصحابك تاني بقى أنتٍ شُفتيهم، مش شرط يبقى خروج أوي وترفيه، فده هيهوّن شويّة عليكِ، فأنتِ الحاجات دي حتى بتبقى صعب إنِّك تروحيها؟
إمم. والله آه، بتبقى صعب جدًا، ويعني برضه بتيجي يعني الحاجات دي طبعًا مناسبات بتيجي ما أعرفش حسب وقتها طبعًا، بتبقى بظروفها زي ما بيقولوا، حسب آآ، يعني مش بتبقى على طول أولًا يعني، هي مش دايمة كل يوم ولا كل أسبوع حتى، ممكن تيجي على فترات بعيدة، آه، ممكن بالصدفة ف كاعتماد عليها آآ، للترفيه صعبة، وحتى لمّا بتيجي بتبقى يعني بيبقى ناعية الهَم، آه، ده أنا عندي مناسبة كمان يومين، أبدأ بقى أرتّب حاجات وأعمل أكل وأعمل حاجات علشان خاطر أروح خَطف أقضي الواجب وأرجع، يعني حتى ب باحس إن أنا باقضي واجب، يالّا باِلضبط.
آه. آه طبعًا يعني إمم، تبقى بالصُدفة أكيد، إمم. إمم. ترتبي وتفكري، إمم. بالضبط يعني إمم، يبقى عبء عليكِ مش إنِّك بتفرّغي ولا بتنبسطي، إمم.
بالضبط، ده أنا مستعجلة، أنا متأخرة علشان العيال، علشان مستنيني علشان عاملين آآ، تحس 100 سبب و100 حِجّة آآ، مش عارفة منها مَهرَب يعني.
فاهمني؟ إمم.
بالضبط، يعني هي فعلًا هي بقت حاجة صعبة زي ما بتقولي كده، حتى مش بتبقى على طول مش كل يوم مش كل أسبوع لأ، ده بالصُدفة كل فين وفين، ففعلًا ده ممكن ما يكونش هيبقى بالنسبة لكِ حاجة يعني كويسة أوي، طب أنتِ بالنسبة لكِ في إجازة الصيف بما إنِّك مُدَرِّسة وكده، يعني ال الأطفال اللي عندهمُ مدارس بيبقى خلاص هُم في إجازة آآ، أنتِ بنفسِك ما بتروحيش برضه المَدرسة، حتى لو بتروحي المَدرسة ممكن أكيد بيبقى ليكِ وقت إنِّك تستأذني بدري شوية، طبعًا معروف الموظف بيبقى ليه مواعيد مُحددة، بس يعني أدام ما فيش ما فيش شُغل قصدي يعني، ممكن تستأذني بدري شوية، يعني الإجازة بالنسبة لكِ هل بتفرّغ معاكِ، والّا بيبقى في حاجات تانية أو مسؤوليات تانية زيادة؟
إمم.